Telefon olmadan bir gün nasıl olur sence? Eee, bana telefon olmadan bir gününü anlatabilir misin?
Tabii ki. Eee, telefon olmadan bir gün, eee, benim için kötü olabilir. Çünkü gerçekten telefona bağımlıyım yani telefon olmadan nasıl yaşarım bilmiyorum. Eee, ama mesela şöyle, eee, geçen yaz 1 günlüğüne telefonumu kapattım, eee, denizdeyken, tatildeyken. Eee, fakat şöyle oldu, eee, sürekli aklım, eee, telefonumdaydı, hani, eee, gidip açsam mı? Eee, en azından bir 5 dakika açayım, bir bakayım falan diye böyle sürekli, eee, düşünceler beni <chuckles> rahatsız etti açıkçası.
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, eee, telefonunda gün içinde, eee, ne kadar vakit geçiriyorsun? Yani aklın kaldı orada tamam, ama, eee, telefonun açık olsaydı gün içerisinde, eee, ne kadar vakit geçiyo ekran süren çok mu yüksek?
Anladım. Evet. Hı hı. Yani, evet, yüksek, açıkçası. Özellikle, eee, ben çok oyun oynuyorum. Telefonda, ııı, oyun oynarken çok, ııı, vakit alıyor, ııı, bu. Onun dışında sosyal medyada, ııı, çok, ııı, vakit geçiriyorum, eee, haber okuyorum. Onun dışında WhatsApp'tan ailemle haberleşiyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani telefon benim için, eee, su içmek gibi bir şey aslında. Öyle söyleyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, eee, oyunlar oynuyorsun, arkadaşlarınla iletişimini kuruyorsun, sosyal medyada zaman geçiriyorsun. Eee, hangi tarz oyunlar oynuyorsun? Mesela oyun senin hayatının, eee, bir parçası mı yoksa, eee, telefon elinde hani, telefon bağımlılığından kaynaklı mı oyun oynuyorsun yoksa, eee, telefon olmadığı zamanlarda bilgisayardan oyun oynayayım gibi bir düşüncen oluyor mu?
Elbette. Evet. Anladım. Hayır, eee, yani şöyle, ben genelde mobil oyunları çok seviyorum. Bu noktada, eee, telefonuma yüklüyorum sürekli elimin altında olması için. Ama şimdi, eee, mesela bilgisayarda oyun oynadığımda, eee, işte, yerimden kalkmam gerekiyor, bilgisayarı açmam gerekiyor. Eee, ama telefon, ııı, her yerde oynayabiliyorum. Mesela dışarıda bile dolaşırken, elimde hemen, eee, oyunu açıp oynayabiliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani oyun oynamak, eee, aslında senin için, eee, bir hobi ama bu hobi senin için de biraz, eee, telefondan o olduğu için, kolaylık sağladığı için daha fazla hayatına, eee, yer edinmiş gibi görünüyor. Eee, bilgisayardan oynamak senin için bi zor bir seçenek. Eee, peki, telefonun mesela hiç bozulmadı mı? Telefonsuz kaldığın hani, bir gün denize gittiğinde kapatmışsın ama mecburiyetten kaynaklı telefonsuz kaldığın hiçbir durumun oldu mu? Olduysa nasıl hissettirdi?
Kesinlikle. Hı hı, doğru. Evet. Yani şöyle, eee, bir kere, eee, yanlışlıkla telefonumu tuvalete düşürmüştüm, eee, ve benim için <scoffs> Kesinlikle, yani, eee, bu noktada, ııı, kâbus gibi bir gün yaşadım. Eee, s sonuçta sim kartım gitti, telefonum gitti, her şeyim gitti. <clears throat> Kesinlikle. Eee, bu noktada iş yerimde yaşadım bunu. İş yerimde düşmüştü. Eee, daha sonra, ııı, böyle sanki kolu kanadı kırılmış <chuckles> bir çocuk misali hissettim kendimi. Daha sonra hemen eee, işten sonra hemen, eee, koştura koştura gittim kendime yeni bir telefon aldım. Eee, işte sim vs. çıkardım, hemen taktım, eee, ve old kaldığım yerden kullanmaya devam ettim. Eee, o yaşadığım, eee, 4-5 saat boyunca, ııı, çok gerildim açıkçası yani telefonum olmadığında. Çünkü, işte, eee, ailemden haber gelir, eee, işte, onu göremem, acil bir şey olur, eee, müdahale edemem gibi böyle, eee, şeylerim, kaygılarım oldu. Iıı, ama bu noktada, <clears throat> eee, kendimi biraz sakinleştirdim. Eee, işte: "Bitsin iş, daha sonra gidip zaten alacaksın telefonu vs." diye. Eee, böyle kötü bir gün geçirmiştim yani, hiç unutmam.
<chuckles> İlginçmiş. Hı hı. Evet, zor olmalı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Anladım. Yani, eee, telefon olmaması aslında sadece ekran bağımlılığından kaynaklı bir, eee, sende rahatsızlık oluşturmamış, eee, üstüne bir de, eee, sevdiklerinden bir haber alamama kaygısı yaşamışsın. Eee, bu da gayet anlaşılabilir bir durum. Ama en azından, eee, bu telefonsuz olmanın senin için zor olduğunu anlıyorum, kanadı k eee, kolu kanadı kırık gibi hissetmişsin ama, eee, çok da üst seviye bir, eee, telefon bağımlılığın olsaydı muhtemelen o gün işten izin alıp telefon, eee, ha işini halletmeye giderdin diye düşünüyorum. Eee, en azından kendini bir noktada frenleyebilmişsin.
Doğru. Kesinlikle. Elbette. Hımm. Belki de. Evet, güzel bir noktaya değindin. Belki de o kadar benim düşündüğüm gibi büyük bir bağımlılığım yoktur. Hani, dediğin gibi, belki de izin alırdım o gün, eee, hani, hemen koştura koştura telefon almaya giderdim. Eee, ama evet, kendimi tuttum, bir 3-4 saat kendimi telkin ettim, eee, kaygılarımı azaltmaya çalıştım. Doğru söylüyorsun.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, peki, eee, hiç telefonu değiştirmeyi düşündün mü? "Tuşlu telefona geçeyim biraz, hani, tamam sevdiklerimden haber alabilirim, eee, ama akıllı telefonu bir kenara koyup, eee, sosyal medyadan uzaklaşayım, eee, oyunlardan uzaklaşayım, eee, ne bileyim daha sade bir, eee, hayat yaşayayım telefonla." diye düşündün mü hiç?
Hıı. Anladım. Tabii. Yani, şöyle, hiç düşünmedim açıkçası, eee, yani, şu an düşünüyorum da d eee, yani gelecekte de bunu düşünmem gibi geliyor. Çünkü, eee, artık çok alıştım. Yani, eee, bu noktada işte, tuşlu telefon aldığımda mesela, eee, bazı uygulamalar olmayacak. Örnek veriyorum, eee, YouTube gibi, eee, WhatsApp gibi ve bunlar benim sürekli kullandığım uygulamalar. Eee, sosyal medya da olmayacak. Hani, belki bir şekilde sosyal medyadan uzak kalabilirim ama, eee, işte, iş için mesela bazı gruplarım var. Eee, ailemle haberleştiğim bazı gruplarım var WhatsApp'tan. Eee, yani benim için olmazsa olmaz diyebilirim, eee, internet özellikle. Eee, o yüzden, eee, hiç düşünmüyorum tuşlu telefon kullanmayı diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani tuşlu telefon kullanmak tabii ki sosyal medyadan uzaklaştıracaktır seni ama, eee, senin de bahsettiğin gibi, WhatsApp, eee, ya da, eee, kullandığın başka iletişim uygulamaları varsa bu tele uygulamaları telefonda kullanamayacaksın. Ve tabii bu da doğal olarak, eee, iş hayatında, eee, belki seni geri tutacak ya da, eee, arkadaşlarınla, ailenle iletişiminde geri kalacaksın. Eee, bu düşünceni gayet iyi anlıyorum. Peki, eee, telefon böyle s telefon bağımlısı olduğunu düşünüyorsun anladığım kadarıyla biraz da ama, eee, sosyal medyadan bir şekilde uzaklaşabileceğini düşünüyorsun. Çevrende, eee, senden daha çok böyle telefonuna bağımlı olan, eee, ailende ya da, eee, birileri var mı ya da bu telefon, aile ilişkilerini nasıl etkiliyor senin?
Doğru. Kesinlikle. Elbette. Hı hı. Doğru. Elbette. Kesinlikle. Kesinlikle var. Eee, özellikle, eee, annem, babam ve eşim, eee, tam bir telefon bağımlısı. Eee, sür Evet ailecek bizde <chuckles> aileden gelen bir gelenek diyebilirim telefon bağımlılığı. Eee, şöyle, eee, annem ve babam, eee, telefondan ziyade oyun bağımlısı. Eee, bazı Evet, eee, yani gününün eee, şöyle söyleyebilirim, 6 saati falan oyun oynayarak geçiriyorlar. Eee, bazı oyunlar oynuyorlar ve şey bu, işte, Kelimelik vs. gibi oyunlar oynuyorlar. Böyle daha çok
Hı hı. Hı, komple ailecek, yani. Hı hı. A! Olaymış. Hı hı.
işte, eee, d yaşı büyük insanların oynadığı, işte, böyle, bulmaca falan çözerler genelde yaşlı insanlar. Onların, işte, mobil versiyonu annemle babam. İşte, sudoku mesela çok oynarlar falan. Bu tarz oyunlar çok oynuyorlar, eee, ve mesela ben aileme, eee, gittiğimde vakit geçirmek için, bir taraftan sürekli oyun oynuyorlar. Eee, yani bir şey söylüyorum, eee, öylesine cevap veriyorlar. Gerçekten o cevap olduğu için değil yani. Çünkü ak akılları ikisinin de annemin ve babamın oyunda.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Yani, burada araya girmek istiyorum. Aslında, eee, yani, yaş yaş ilerledikçe senin bahsettiğin oyunlar, eee, fayda sağlıyor olabilir. Mesela, kelimelik, sudoku, eee, bulmaca, bu tarz oyunlar aslında, eee, ilerleyen yaşlarda hem demans hem Alzaymır'ın, eee, önüne geçmekte çok etkililer ve, eee, aslında telefon bağımlılığı onların bir noktada, eee, sağlıklarını ve geleceklerini, eee, kurtarıyor olabilir. Bu aslında güzel bir nokta. Ama dediğin gibi oyun oynarlarken de bazen, eee, kendilerini oyuna fazla kaptırıp, eee, böyle, duyuyorlar ama anlamıyorlar. Eee, sana, böyle, havada s havadan sudan bahseder gibi normal cevaplar veriyorlar. Bu da, eee, sağlığı kurtarırken aslında aile içi iletişimi etkiliyor olabilir. Peki, şurada sormak istediğim konu, eee, soru aslında, eee, çocuğun varsa, eee, ya da çocuğun olursa telefonla ilişkisi sence nasıl olmalı?
Elbette. Kesinlikle. Doğru. Elbette. Tabii ki. Çok doğru. Çok doğru bir nokta. Tabii. Anladım. Eee, açıkçası şöyle; çocuğum yok, ııı, ama olursa, ııı, yani, kesinlikle benim gibi telefon bağımlısı olmasını istemiyorum. Çünkü, eee, yani, eee, bir işe çok, ııı, odaklanamıyorum. Eee, dikkatim dağılıyor sürekli bu telefon yüzünden. Ve açıkçası, hani, küçük yaşta bu kadar, eee, telefona maruz kalırsa gözleri de ileride bozulacak diye düşünüyorum, yani, eğer çocuğum olursa ve telefona çok oynarsa ve bu noktada bir postür bozukluğu da yaşayabilir. Eee, yani, o noktada, eee, ne kadar geç telefonu olursa o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum onun için.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, anladım. Çok normal. Hı hı. Eee, telefonun Çocuğunun telefonunun olmasının, eee, farklı farklı kaygılar oluşturduğunu görüyorum senin sende. Hem, eee, duruş bozukluğu olabilir, eee, telefonun tutma pozisyonundan, sürekli vakit geçirmesinden kaynaklı hem de, eee, aslında ilerleyen teknolojiyle çocuklar telefonlarda, eee, bazı tehditlere çok açık hâle geliyorlar. Eee, oyunlarda bile aslında, eee, çok fazla tehdit oluşturan unsurlar var çocuklar için. Sence telefon çocuklar için, eee, aile tarafından denetlenen bir şey mi olması gerekiyor yoksa, "Hayır, ııı, çocuk da bir bireydir ve onun özel hayatını, özelini kontrol edemem." gibi mi düşünüyorsun? Sence bu kontrol mekanizması olmalı mı? Olmalıysa nasıl olmalı?
Kesinlikle. Elbette. Kesinlikle. Anladım. Bence bir yaşa kadar, eee, çocukların, eee, yani, özellikle, eee, ya, 18 yaşına kadar kesinlikle telefonlarının denetlen denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eee, çünkü dediğin gibi çok z eee, zararlı uygulamalar var, eee, ve birçok çocuk şu an, eee, oyun bağımlılığı yaşıyor telefonda. Eee, yani, bir noktada zaten, eee, görüyorum etrafta, eee, telefonların şarjı bittiğinde, eee, prize, eee, böyle, yapışık yaşıyor bazı çocuklar, hani. <sniffs> Ve bu görüntü de hiç hoş değil. Yani, eee, dışarı da çıkıp oynamıyorlar. Hep evde vakit geçiriyor çocuklar. Eee, ve, eee, birçok zararlı uygulama olduğu için ailelerin gerçekten çocuklarının, eee, telefonlarını denetlemesi gerektiğini düşünüyorum. Eee, bu çok önemli bence bu noktada.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Maalesef. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Eee, anlıyorum senin düşüncelerini. Eee, belli bir noktada zararlı uygulamalardan ve, eee, dışarıdan gelebilecek tehditlerden korumak için çocuğunun, eee, denetlenmesi gerektiğini düşünüyorsun, bu da gayet akıllıca. Peki, bir noktada şeyden bahsettin, dışarı çıkıp oynamıyorlar, eee, telefon bağımlılar, prizin dibinde yaşıyorlar. Eee, senin çocukluğunda ne sıklıkla dışarıda oynuyordun mesela, eee, ya da çocuğun olursa sence şu anda dışarıda oynamaları güvenli mi yoksa insanlar, eee, dışarıdaki tehditlerden koruyabilmek için mi çocuklarını, eee, telefon ya da tablet bağımlısı hâline getiriyorlar?
Elbette. Kesinlikle. Evet. Evet. Anladım. Eee, ben bu noktada, eee, dışarıdakiler dışarıdaki bazı şeylerden korumak için telefon bağımlısı hâline getirdiklerini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü, eee, yani, eee, bunlardan korumak için, eee, tek çözüm telefon değil. Eee, çünkü evde kitap okuyabilir çocuklar, oyun oynayabilir. İllaki dışarıda bir şey yapmalarına gerek yok diye düşünüyorum. Eee, bunun aksine, eee, benim çocukluğum, eee, sokaklarda geçti. Hep mesela ip atlardık arkadaşlarımla, oyunlar oynardık. Eee, işte, 9 taş denen bir oyun vardı mesela. Eee, o oyunu çok oynardık. Eee, yani çok, ııı, keyifli bir çocukluk geçirdim, eee, ve telefonu ben, eee, gerçekten, eee, çok sonradan yani 14-15 yaşında falan, eee, bir telefona sahip oldum. Ama o zaman da, tabii, böyle internet vs. olmadığı için telefonla hiç vakit geçirmiyordum. Yani sadece, işte, eee, kurslara vs. gittiğimde ailemle iletişim içinde kalmak için kullanıyordum telefonu.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, eee, senin zamanında telefon daha çok böyle iletişim aracıyken, şu anda telefon aslında, eee, hayatımızın çok önemli bir parçası hâline geldi. Eee, senin zamanında muhtemelen telefonunda sadece böyle, eee, meşhur yılan oyunu vardı. O o tarz oyunlar vardır ama, eee, şu anda binlerce seçenek, binlerce uygulama, eee, şu anda kullanılabilir hâlde. Peki, eee, eşinin de annenin de babanın da çok fazla telefon, eee, bağımlısı olduğunu söyledin. Bir gün telefon bırakırsanız o gün en çok zorlanacak kişi kim olur sence ve neden, eee, o kişi bu zorlukları yaşar?
Doğru. Kesinlikle. Evet. Doğru. Eee, güzel bir <chuckles> noktaya değindin. Bence en çok zorlanan eşim olur. Eee, neden? Çünkü eşim, eee, işini telefon üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle, eee, iş grubu vs. orada, eee, yani, anlık olarak işle ilgili bilgiler paylaşılıyor. Bu noktada eşim için çok kötü olur. Eee, işten bile atılabilir diye düşünüyorum. Eee, o kadar. Çünkü tamamen telefon üzerinden yürüyor işi. <sniffs> Eee, evet, eşim olur. <chuckles> Düşündüm de kesinlikle eşim olur.
Hı hı. Hı hı. Anladım. A! O kadar. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, eee, şu ana kadar sorduğum zorlanma sorularının tamamında, eee, telefonun olmaması se eee, senin ve eşinin hayatında genelde işi etkiliyor, yani, aslında, eee, bir şekilde işi daha çok ön plana koyup sosyal medya ve oyun oynamak gibi şeyler hep arka planda kaldığını görüyorum. Bu da, eee, telefon bağımlılığının aslında biraz da mecburiyetten olduğunu, işten kaynaklı ve hayatın getirdiği şeylerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eee, bi ilginç bir durum aslında bu. Eee, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti, eee, cevapların için çok teşekkür ediyorum.
Elbette. Kesinlikle. Doğru. Elbette. Evet, ben de çok keyif aldım. Eee, özellikle <chuckles> yaşadığım telefon bağımlılığı hakkında <chuckles> konuştuğumuz için, eee, ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim ben de bu konuşma için sana.
Hı hı. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.